Mmm, kalau ini sih pasti ya, karena kan, eee, hubungan pertemanan itu pasti sangat ini ya, kayak erat banget gitu. Apalagi, eee, ketika kehilangan teman dekat itu bukan cuma soal berpisah secara fisik gitu kan, tapi kayak tentang kehilangan koneksi emosionalnya gitu kan, yang memang dulunya itu, s eee, sangat deket banget bahkan rasanya itu seperti ada apa ya, kayak kehampaan tersendiri gitu kalau pada saat kehilangan tuh, apalagi kan, eee, juga hubungan itu tuh kayak sudah berjalan lama dan juga kayak penuh kenangan gitu kan, penuh momen-momennya. Jadi sih, eee, pastinya merasa kehilangan banget gitu kan.
Iya bener. Iya. Iya. Mhm mhm.